É, então. Então são questões muito, hã, são questões muito complexas, né, mesmo de como viver e tudo mais. Porque tem muitas pessoas que elas meio que não tem dinheiro nem para o hoje, né. Essa é uma uma realidade de mui muita gente.
Sim. Uhum, é verdade. É, infelizmente. É
Uhum, então, assim, eu até acredito que pra quem não tem dinheiro nem para o hoje, hã, pelo menos se cuida pra você chegar lá e não depender de coisas que você não sabe se você vai ter.
Exatamente, exatamente. É é plantar hoje, eh, independente do do do recurso, da do do momento que você e e está, né, de dificuldade, pra ter um amanhã um pouco melhor, né.
Uhum. Uhum, sim.
Tem que ter isso mesmo. Eh, e eu acredito também que essa questão de organização financeira, eh, de uma forma geral e e de aposentadoria, eh, precisaria ser mais estendido também, eh, pra sociedade, sabe, mais debatido. Eh, porque, infelizmente, eh, por ser, eh, um um benefício e algo tão antigo, as pessoas elas não elas não reivindicam mais por tantas mudanças, e até quando acontecem escândalos, né, eh, como em CPIs e tal, as pessoas elas não reagem ma exato.
É. Uhum. Sim. Uhum, que aconteceu recentemente. É verdade, é verdade. É que também mas eu entendo que as pessoas elas estão tão, às vezes cansadas com as questões do do dia a dia mais próximas delas, que elas entendem isso como algo distante, quando na verdade reflete mesmo no agora, né. Mas é bem complicado, assim. Uhum.
Né. Exato, reflete. É, so socialmente reflete bastante, mas, eh, vamos fazendo a nossa parte, nos organizar e e e passar informação para os outros, que isso a gente já t que já contribui, né.
Hum, é, com certeza. Olha, obrigado pelos conselhos. Eu vou com certeza pesquisar sobre tudo isso que você me passou, pra tentar ter uma aposentadoria mais tranquila, assim, no futuro então. <chuckles> Valeu pelos conselhos, viu.
Uhum. Eu que agradeço, até uma próxima oportunidade.